Beh, eh, scoraggiata ovviamente, mhmm, avevo mi ero posta degli obiettivi non reali. Ecco, uhm, questa questa è un'altra strategia molto importante, no, uhm, pian quando pianifichiamo, ehm, la nostra vita e, ehm, stabiliamo degli obiettivi, dobbiamo fare una valutazione, ehm, attenta in modo tale che gli obiettivi siano realmente raggiungibili.
Mh-mh. Okay. Certo.
Mh, per cui è inevitabile che poi dopo si si arrivi ad un insuccesso, a
Ce Mh-mh.
eh, a una sconfitta.
Sì, sì. Sì, certo, comunque sarebbe bello raggiungere obiettivi altissimi che ci si prefissa, però bisogna veramente fermarsi, prendere un respiro e, uhm, pensare se questi obiettivi possano essere reali, oppure no. Quindi quindi sì, questo assolutamente.
Mh. Per cui i miei obiettivi non sono tanto legati al raggiungimento di un livello, di un esame da superare, quanto più magari riuscire ogni giorno a fare 1 ora di esercitazione.
Mh-mh. Okay, che comunque non è poco se lo vai a incastrare anche con certo, eh sì, 1 ora forse è uno di quegli obiettivi un po' alti che <chuckles> <laughs> No, comunque assolutamente. Ehm, guarda, ehm, comunque una storia molto interessante, sicuramente, da cui si può prendere un sacco di spunti, ehm, proprio per reimparare a anche a fare una cosa che non non sempre è facile, sembra scontato dato che prima la sapevamo fare, però non è non è affatto banale, scontato. Quindi io ti ringrazio, per aver portato questo tuo esempio di vita e e niente, grazie grazie davvero.
No, 1 ora è già magari anche meno. <chuckles> <chuckles> Okay rivediamo gli obiettivi di nuovo. <chuckles>

E mi hanno portato, a intanto, a condividere quelle che erano, mhmm, questo senso di sfiducia. Uhm, l'ho condivise con altre persone e in particolare con la mia insegnante di inglese, per esempio.
Okay. Mh-mh.
E lei uhm, è una molto positiva. Per cui, ecco, ho capito proprio com'è importante circondarsi di persone positive. Mh.
Certo.
Mentre, invece, quel maledetto del mio compagno che <chuckles>
<laughs>
che è il primo che mi prende in giro mi deride quando mi sente parlare inglese maccheronico. <chuckles>
Ma perché lui lo sa bene o
Mah, no perché lui lo lo usa quotidianamente quindi non ha problemi, è più sciolto. Poi in realtà anche lui di errori se vai a vedere ne ne fa, eh, non è che <chuckles>
Eh. Mh. Okay. <chuckles> Vedi g allora quando tu li riconoscerai potrai dire: "Ah, <chuckles> ecco qui." Esatto, esatto.
lì. <chuckles> No, vabbè a parte gli scherzi la, lì la mia insegnante è davvero carina e ehm, e riesce a darmi fiducia. Alla fine della lezione ehm, sottolinea quelli che sono stati tutti successi, magari anche piccoli eh, però mi mi fa notare: "Vedi che ti sei ricordata di di di questa regola, molto brava che hai saputo", ehm, non lo so "Capi hai capito tutto, no". Poi magari non sei riuscita a spiegarlo, però <chuckles> hai capito di cosa stavamo parlando.
Mh-mh. <chuckles> No, questo questo penso sia molto importante perché comunque, uhm, molto spesso magari ci si trova in delle situazioni in cui fiducia in sé stessi non se ne ha. Ma solo vedere che qualcun altro ha fiducia in noi può aumentare questo questo sentimento nei nostri stessi confronti. Quindi, mi viene da chiederti, questa insegnante che che crede in te, che comunque ha, ehm, molta fiducia e, giustamente, ti fa ti fa notare i tuoi successi, anche se piccoli comunque è giusto, ehm, a tutti gli effetti notarli. Ti, la sua fiducia, nei tuoi confronti, ti fa aumentare un po' anche quella che è la tua propria fiducia in te stessa?
Ehm